Claro.
Es así, pero, bueno, hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Entonces, ustedes 2 se perdieron, pero conocieron un poco más de la zona.
Exacto, sí, a ver, es una experiencia que es hasta la fecha seguimos atesorando.
Sí, siempre lo recuerda, me imagino que ¿y piensan regresar algún día?
Me encantaría regresar con mi esposo. Me encantaría e enseñarle el país, porque hablo mucho del país. La verdad es que, genuinamente, me gusta mucho, y hasta la fecha sigo sigo actualizada de su economía, de su política, ¿no? Porque es un país al que de verdad le tengo mucho cariño, y espero en algunos años poder, ah, poder llevar a mi esposo y que entienda o que, por lo menos, pueda ver por qué quiero tanto ese país.
Cierto. Te entiendo. Es lógico. Sí. Sería bueno. Sería bueno, porque también tú hablas, ya, el idioma, aunque dices que se te ha olvidado un poco, pero, seguramente, llegarás allí y te recordarás nuevamente.
Sí. Por lo menos lo básico, estoy segura que sí, estoy segura.
Por lo menos, el saludo, o poder llegar a un restaurante y, eh, poder pedir un plato de comida. Eso también lo sabes.
Claro. Y me encantaría poder llevarlo a una a una celebración de té. También es impresionante, hay unos lugares padrísimos donde podemos, eh, eh, tomar té con una vista al mar Caspio, ¿no? Entonces, sin duda
Qué lindo. Eso sería maravilloso para ti y tu esposo.
Claro, sin duda esta para mí estos fuegos y esta celebración han sido de lo más emocionante que he vivido en mi vida, y lo atesoro con tanto cariño.
Te entiendo.

Oye, ¿cuál fue al festival o celebración más emocionante que viviste?
Esta m historia me fascina. Hace, aproximadamente, 10 años, tuve la oportunidad de ir a Azerbaiyán, que es un país en el Cáucaso, eh, donde participé como voluntaria en los primeros Juegos Olímpicos Europeos. Fue
Qué bien. ¿Ah, sí? Qué lindo. Qué maravilloso.
impresionante. Yo, hasta la fecha, me acuerdo he llegado a ver otra vez las ceremonias y demás, y se me vuelve a poner la piel chinita, de saber que fui parte de eso. Fue
Qué emocionante. Bueno, cuéntanos.
históricamente impresionante, fue el el la apertura de un país que yo quiero mucho y que ya había visitado antes, ¿no? Pero, eh, fue la par la apertura de ese país para el mundo, muchos atletas. Al final, toda celebración deportiva es es impresionante, ¿no? Al final, los atletas son sobrehumanos, de acuerdo a mi criterio, ¿no? Los atletas hacen cosas impresionantes, y el estar ahí, el ver el orgullo que cada persona tenía de portar los colores de su país, bueno, esa es una emoción difícil de replicar en algún otro tipo de evento.
Qué bien. Claro que sí. Tienes razón. No, yo me imagino. Yo también me hubiese sentido muy emocionada. Imagínate estar allí, en juegos olímpicos, wao, es maravilloso. Y cuéntame, cuéntame más.
Es impresionante.